Nö, also, dadurch, das die ja eigentlich eingeladen worden sind, also, mehr was heißt eingeladen, aber so Ja, also, die haben, ähm, halt ihr Hab und Gut verkauft und sind dann, ja, eigentlich nur mit 'nem Koffer nach Deutschland gekommen, aber eben mit 'nem Flugzeug und haben sich alles von da komplett neu aufgebaut.
Mhm. Ja. Ach so, interessant, okay. Also, der der Weg dahin und eigentlich war es relativ simpel, oder? Jetzt, wenn man es mal mit heute vergleicht, zum Beispiel jetzt Kriegsflüchtlinge oder so was, ne? War ja 'ne komplett andere Zeit, verständlicherweise. Okay, interessant.
Ja, genau. Ja, genau. Also, die Flüchtlingsrouten heutzutage ich meine gut, wenn man jetzt auch unbedingt nach Deutschland möchte, sind natürlich extrem weit und nicht vergleichbar damit.
Mhm. Ne, okay. Welche Traditionen gibt's denn bei euch zu Hause, die deine Eltern vielleicht mitgebracht haben aus Russland?
Hm, tatsächlich gar nicht mal so viele. <chuckles> Also, ich glaube, das Essen ich glaube halt, das Essen ist, äh, relativ viel, also, das vor allem, als wir noch kleiner waren, dass wir ja wirklich mit so, ja, sehr öst ostorientiertem Essen aufgewachsen sind. Und
Gar nicht mal so viel, okay. Mhm. Hm.
ich glaube, das das ist so das. An ansonsten Tradition. Also, klar gibt es auch so was wie irgendwie, man backt in 'nen Kuchen 'ne Münze ein und wer dann die Münze findet zu Weihnachten oder so, der kriegt dann Glück oder so. Aber da natürlich jetzt nicht irgendwie krasse Sachen, das nicht.
Was, äh Äh, okay. Interessant. <giggles> Was ist denn so dein Lieblings r äh, Lieblings-Russisches-Essen?
Boah, ah, ich glaube Es gibt 3. Also, eigentlich mag ich alles, aber ich glaube so Manti, Pelmeni und Glichi. Ich glaube, das sind so
Ei Okay. ja, ich das habe ich mir schon gedacht. <giggles> Ist immer so die Hauptantwort. <chuckles>
<giggles> Das ist, äh Ja, das das muss auch sein. <giggles> Also Ne, ich muss aber auch sagen, ich konnte mich mit deutschem Essen irgendwie auch nie anfreunden so richtig.
Lustig, ja. Identifizieren? Ja, okay, verstehe, mhm.
Ja, ich ich hal ich mochte immer so keine Ahnung, zum Beispiel türkisches Essen oder so, auch richtig lecker oder auch italienisches Essen oder so, aber ich ich weiß, ich fand deutsches Essen immer so richtig so weiß ich nicht. <chuckles>
Mhm. <chuckles>

Ja, genau. Und ja genau, also sprachlich auf jeden Fall. Und auch meine Mutter, die hat ja gar nicht den Bezug gehabt und musste dann auch komplett 'ne neue Sprache lernen.
Mhm, okay. Mhm. Okay, also grade dieses diese sprachliche große Hürde, das höre ich schon raus. Gab's denn noch andere Sachen? Also grade deine Eltern hatten ja den Vorteil, dass sie dann, äh, ursprünglich ja aus Deutschland kommt. War das irgendwie 'n Bonus oder spielte das damals bürokra
Hm. Ne, meine Eltern kommen ja nicht ursprünglich aus Deutschland. Also
Ach so, ich dachte, die sind von Deutschland nach Russland und dann wieder von Russland nach Deutschland, wie ich das verstanden habe. Ne? Ach so, ah, okay. <laughs>
Ne, ne, ne, vor vor 200 Jahren vor 200 Jahren kamen wir ja, genau ne, ne, meine Familie hat also, die sind nicht wieder zurückgekommen, sondern die sind wirklich das 1. Mal dann nach Deu ja, nicht schlimm. Ähm, also, ich würde aber trotzdem sagen, dass man so 'n gewissen Bonus gehabt hat, also erst mal, weil man natürlich auch willkommener gewesen ist als jetzt vielleicht andere Menschen ausm Ausland vielleicht. Und ich glaube, der also, klar erlebt man auch Rassismus so an sich ähm, oder Antislawismus dann in dem Fall, aber es ist halt trotzdem, ich glaube ich glaube, das ist 'n großer Unterschied noch mal. Also, wenn du also, wenn deine Familie in 'n Land kommt und es ist wirklich eher gewollt und die wurden quasi schon, ja, eigentlich eingeladen, ähm, im Vergleich zu, okay
Ah. Ach so, okay, jetzt verstehe ich's. Okay. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, klar, ne? Dann wird man da komplett anders aufgenommen, ne? Als ja das ist natürlich verständlich, ja. Dann dann hat man da auch äh, hat man da irgendwelche bürokratischen Vorteile noch gehabt, wenn du dich da irgendwie mit auskennst, ne? Nein? Das gar nicht? Okay, interessant.
Nein. Nein, überhaupt nicht. Also, die mussten auch mit 5 Leuten in 'ner kleinen Wohnung schlafen. Den wurde auch teilw denen wurden teilweise auch Wohnungen einfach zugeordnet. Also, da war nichts mit Auswahl oder so. Und
Mhm. Mhm.
die Abschlüsse und das finde ich wirklich das war 'ne richtige Frechheit, weil beide meiner Eltern sind sehr gut ausbildet gew ausgebildet gewesen, genauso wie die Eltern und Großeltern vieler meiner Freunde mit dem gleichen Hintergrund. Und die ganzen Abschlüsse wurden natürlich gar nicht anerkannt.
Okay. Ja, interessant.

Okay, interessan also, sprichst du sprichst du auch Russisch? Also, haben die das weitergegeben oder nein, gar nicht mehr?
Nein. Nein, also ich ich kann's verstehen. Ich konnte es auch als Kind sprechen, aber meine Eltern haben immer gesagt: „So, eure Lebensrealität ist in Deutschland. Ihr seid in Deutschland geboren, ihr seid Deutsche.” Und warum da irgendwie 'ne andere zusätzliche Sprache irgendwie so priorisieren. Also, ich habe insgesamt 5 Sprachen gelernt in meinem Leben und ich glaube, das ist das ist auch okay.
Mhm. Na, okay, ja. Ach. Ja. Ach, so, ja, dann dann ist das ja dann ist das ja ausreichend. Ja, muss ja jedes Elternteil auch für sich entscheiden, welche Sprache man da final an das Kind einfach vermitteln möchte. Ähm, u u ah
Ja, genau. Aber ich muss da echt sagen: „Ich bin da echt froh drüber, dass meine Eltern gesagt haben: ‚Ne, wir leben in Deutschland, wir lern wir sprechen Deutsch.‘“ Also, nicht zu Hause zu Hause wird kein Deutsch gespro also, wenig Deutsch oder ein bisschen Deutsch gesprochen, aber so dieses, dass wir zumindest in den Schulen irgendwie auch deutsche Freunde haben. Und
Mhm. Ja. Klar, wichtig, ja.
ja, weil sonst g kr kommst du ja auch überhaupt nicht akademisch irgendwie mit. A also, du hast ja
Ähm, zu Hause sprecht ihr jetzt welche Sprache dann?
Fa Hm, gemischt, also, ich spreche natürlich Deutsch mit meinen Eltern, meine Eltern sprechen mit mir aber manchmal Russisch mit mir.
Ja. Ah, okay. Also, du verstehst die Sprache schon.
Ja genau, ich kann's verstehen, aber ich kann jetzt selber nicht d sprechen. Also, ich kann's in meinem m in meinem Kopf vorformulieren so 'n bisschen, aber ich es kommt einfach nicht raus, rich also, ja.
Ah, okay. Na ja, gu <chuckles> Ja, gibt's ja bei vielen, äh, Russen das Problem, dass sie grade erst wirklich alles verstehen, aber es wirklich irgendwie nicht ausdrücken können, ja. Ähm, hast du dich denn mal
Genau, aber ich bin ja Deutsche, ich bin ja keine Russin. <snorts>
ja, ja, genau, ja, aber du hast ja 'n bisschen dieses Verständnis für die Sprache auch, wenn wenn du's verstehst. Ja, genau, das meine ich damit, ja. Ähm, du hast ja bestimmt mal mit deinen Eltern so auch umfangreich über die Migration gesprochen, oder?
Ja genau, das stimmt. Ja, das stimmt. Hm, j ein bisschen, ja. Also, jetzt nicht nicht komplett, aber ja.
'N bisschen? Was gab's denn nicht komplett, okay, aber du kennst so 'n bisschen 'n bisschen das Grundkonzept und genau. Welche welche welche Probleme hatten deine Eltern denn, als sie wieder zurück nach Deutschland migriert sind?
Mhm. Oh, ja.